Se dovessi scegliere un abito, beh, eh, sicuramente dipende dall'occasione, perché amo amo essere in grado di, mhmm, trasferire il mio stile in base al luogo e al momento in cui mi ritrovo. Però, così a cuore, ti direi che tirerei fuori un vestito un abito che ho indossato per un importante evento, mhmm, durante, ehm, la mia, ehm o ormai son passati qualche anno, però c'è stato un evento molto bello a cui ho assistito. Ehm, nella nostra zona c'è l'Accademia Militare, ehm, c'è stato il ballo delle debuttanti. Ho partecipato come ospite e avevo comprato questo meraviglioso abito blu notte, con un corsetto pieno di pietre, ehm, che andavano nei vari toni dell'azzurro e del blu e, praticamente, facevano questo effetto bellissimo con questo taglio impero, ehm, che si intrecciavano sulla schiena e ed è il mio abito del cuore. È lì nell'armadio quindi
Mh-mh. Okay. Ah! Okay. Bellissim senti, ma come ti senti come ti senti quando come ti sei sentita quando hai indossato quell'abito? Una principessa?
Una princi una principessa, sì, assolutamente. Io poi amo questi abito lunghi; infatti ogni volta che ho un'occasione di sfoggiare un abito lungo, nonostante io non sia molto alta, però poi lì mi faccio aiutare dai tacchi l'abito lungo è sempre la mia scelta, che sia un matrimonio o comunque un evento serale di gala in particolare che lo richieda, l'abito lungo per me fatti ti dico, quando si è sposata mia sorella, ehm, non contenta, non ho acquistato 1, ma ben 2 abiti. Poi chiaramente quel giorno ho scelto ne ho indossato solo 1 per non rubare la scena alla sposa, però l'indecisione era talmente tanto che alla fine
Ah-ah. Mh-mh. Certo. Giusto. Giusto, mi sembra corretto. Mi sembra una scelta corretta. E senti, e se ti dovessi chiedere i tuoi 3 colori preferiti che utilizzi spesso nell'abbigliamento?
<chuckles> Esa